Kak, ngomongin soal transisi kerja, nih, Kakak pernah nggak, sih, transisi kerja?
Pernah, dong, aku pernah pindah dari tempat kerjaku sebelumnya ke tempat kerja yang baru.
Nah, itu pindah kerjaan itu, eee, apa kayak dari perusahaan ke A ke B, gitu, Kak?
Betul betul, eee, lebih ke kayak gitu, sih, transisi kerjanya.
Itu alasannya kenapa, tuh, Kak, eee, pindah kerjaan, tuh?
Nah, kalau nggak salah, tuh, aku sekarang berarti udah berapa, Kak? 2, 3 kali. Ti eh, eh, 2 kali 2 kali pindah tempat kerja, ya, biasanya alasannya beda-beda, sih, Kak. Yang pertama dulu karena emang aku ngerasa nggak nyaman sama cara car atau manajemen, ya, manajemen, eee, karyawan dari tempat, eee, perusahaanku yang itu, eee, itu pertama kali aku pindah kerja, gitu, ya. Jadi mereka terlalu micromanage, eee, nggak terlalu percaya apa yang dikerjakan dan kemampuan karyawannya jadi, eee, kalau misalkan aku berlama-lama di situ, aku nggak akan berkembang, ya, yang ada stres makin menumpuk, gitu, aku burnout. Makanya aku mutusin buat resign. Terus yang ke-2 itu alasannya beda lagi, aku kena lay off, ya, eee, itu emang di luar kontrolku saat itu. Nggak cuman aku juga, kan, eee, itu ma apa, massal, gitu, ya. Eee, di zaman zaman emang kayak perusahaan yang lay off. Eee, sama yang ke-3 itu, eee, karena status, sih, sebenarnya statusku, tuh, kontrak, eee, nggak full-time full-time, makanya aku, eee, coba cari yang lebih baik, lah.
Mhm. Oh, iya, sih, paham, ya. Mhm. Oh. Iya, benar, sih, eee, mumpung kontrak, ya, Kak, mencoba mencari yang lebih baik, lah, nih, gitu, ya. Terus akhirnya Kakak menemukan kerjaan yang lebih baik, nih, ya, Kak, sekarang?
Alhamdulillah.
Nah, gimana ketika Kakak waktu lagi transisi kerja, nih, ya, eee, gimana, sih, Kak, cara Kakak mengatur keuangannya, gitu? Kan, pasti kadang ada, eee, jedanya, ya, Kak, misalkan kayak mungkin Kakak sempat, eee, nggak kerja dulu sebulankah atau berapa bulan, gitu, nah, itu Kakak gimana, tuh, atur keuangannya?
Kebetulan, eee, ini aku udah ngalamin 2 kondisi, ya. Eee, pertama di mana aku resign resign aja, gitu, ya, tanpa mikirin, eee, aku akan kerja ke mana setelah ini, eee, itu keputusan yang impulsif menurutku, dan harusnya nggak kayak gitu, ya, ketika orang akan resign. Yang ke-2 aku resign, tuh, setelah aku tau aku akan kerja ke mana, gitu. Eee, kalau yang pertama kondisinya itu, eee, memang harus dipersiapkan, ya, secara keuangan, eee, karena belum ada jaminan, nih, eee, setelah resign, eee, mau kerja ke mana belum ada bayangan, kan, ya, karena, eee, resign resign aja. Kan, ada orang juga yang biasanya sebelum resign, eee, dia emang udah cari tempat kerja lain, jadi ketika resign udah langsung masuk ke tempat kerja yang baru, gitu, ya. Jadi artinya dia nggak ada, eee, masa masa nganggurnya, gitu, itu le relatif lebih aman, ya. Eee, bi biasanya kalau, eee, cara untuk mengatur keuangan, eee, pertama, eee, jangan asal resign, sih, itu penting banget. Jadi, eee, meski pun seburuk-buruk suasana tempat kerja tapi kalau emang udah nggak tahan banget, eee, baiknya resign, sih, nggak papa. Kalau misal masih bisa dipertahankan, eee, stay aja dulu, tapi secara aktif, ya, eee, cari tempat kerja yang lain yang lebih baik, sih, itu penting banget, ya, jadi, eee, biar nggak ada nggak ada masa-masa nggak ada pemasukan, gitu.
Mhm. Iya, pasti, sih, ya, Kak. Oh, paham. Mhm. Oh, jadi kayak misalkan Kakak mau udah ada rencana pengen resign, nih, ya, karena udah nggak sa udah ngga nyaman, ya, Kak. Nah, itu Kakak, mmm, sambil Kakak tahan-tahan dulu, ya, sambil sembari nabung dulu, nih, untuk persiapan resign. Karena, kan, kalau resign, tuh, udah pasti, mmm, Kakak ada jeda waktu untuk di rumah aja, gitu, kan, nggak ada pemasukan. Nah, ini Kakak tabungannya untuk menyiapkan, eee, pemasukan selama Kakak resign, ya, Kak?
Betul. Mmm. Kalau kondisi kayak gitu, iya, sih, emang harus, eee, nabung, ya, kalau kalau menurutku, eee, selain coba bertahan di tempat yang mau, eee, mau resign, itu, eee, coba cari pemasukan tambahan, sih, eee, entah itu dengan cara jualan, eee, atau jasa, gitu, ya, atau ngambil pekerjaan part time, itu penting banget, eee, karena makin banyak pemasukan, eee, makin ada tabungan untuk masa-masa di mana nggak ada pemasukan, kan.
Mhm, betul. Iya, betul banget, sih, Kak. Ini bagus, loh, Kak, pemas eee, apa namanya, masukan dari Kakak. Tapi, mmm, sebelum Kakak resign, nih, atau mungkin dapat tawaran baru, gitu. Apa, sih, langkah pertama yang biasanya Kakak lakuin untuk memastikan keuangan tetep aman, nih, Kak?
Eee, pertama dihitung, dong, eee, jadi kalau aku sendiri, ya, eee, biasanya semua semua kekayaan, gitu, ya, eee, mana yang dingin mana yang panas. Artinya mana uang yang secara kebutuhan nggak aku pakai, eee, termasuk juga dana darurat, gitu, ya, mana uang yang emang aku gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, gitu, ya, yang aku gunain, gitu. Biasanya aku hitung, sih, eee, secara uang panas ini, apakah cukup, ya, eee, biasanya kalau aku mikirnya, eee, worst case, ya, ini, eee, kemungkinan terburuk, eee, ambil aja, eee, dengal dalam jangka waktu 1 tahun kira-kira kamu nggak dapat kerja, gitu, jadi harus dipersiapkan, tuh, per bulannya berapa, jadi, eee, dikalikan dua belas itu. Itu relatif lebih aman, sih, kalau menurutku, ya, jadi kalau misalkan angkanya belum segitu biasanya aku tahan-tahan dulu atau aku sambil cari pemasukan lain, sih.
Mhm, paham. Oh, iya, sih. Oh, jadi, mmm, selain Kakak, eee, nahan-nahan dulu, nih, nahan-nahan, ya, mungkin, eee, nahan resign, ya, Kak, Kakak sambil nabung terus sambil cari pemasukan lain, ya, Kak, dari entah part time atau Kakak jualan, gitu, jadi menambah pemasukan. Jadi ketika Kakak resign, Kakak udah ada pegangan uang, nih, ya, Kak.
Betul. Betul betul, penting banget itu.
Nah, biasanya kalau misalkan, eee, apa, sih, berapa lama, sih, Kak, eee, tabungan darurat, gitu, yang menurut Kakak aman, gitu, untuk, eee, Kakak pakai patokan berapa bulan, nih, Kak, Kakak selama resign, nah, itu berapa, tuh, Kak?
Itu yang tadi aku bilang, ya, eee, meski pun nggak ada kepastian, ya, kapan aku akan dapat kerjaan, biasanya, eee, paling minim, paling aman itu aku ngitungnya 1 tahun, sih. Jadi kayak misalkan, eee, kebutuhanku 1 bulan berapa, eee, nah, itu aku kalikan 12, jadi ket ketemu nominalnya, tuh. Nah, sebelum aku resign, eee, sebisa mungkin aku udah ada uang segitu, tuh, untuk jaga-jaga kalau misalkan, eee, aku nggak nggak cepat, nih, dapat kerjaan barunya.
Mhm. Oh, gitu. Mmm, paham. Berarti Kakak, mmm, udah ada banyak persiapan, ya, kalau misalkan Kakak mau, eee, transisi kerja? Tapi pernah nggak, sih, Kak, kayak, eee, Kakak, kan, pernah, nih, tadi, eee, resign karena alasan yang bukan Kakak kehendaki, ya, jadi kayak orang-orang mungkin karena, eee, pindah atau gimana, gitu, alasan lain, lah, gitu. Nah, itu, kan, Kakak nggak ada persiapan, tuh, tapi Kakak ada tabungan daruratkah atau gimana, Kak?
Betul. Betul betul. Wah, aku pernah ngalamin di mana aku resign, eee, pertimbangannya nggak terlalu matang, ya, dan itu aku ngerasa salah, sih, salah ngambil keputusan, ya. Itu yang aku cerita, eee, aku nggak cocok sama perusahaanku sebelumnya, eee, itu terus aku mutusin buat resign dan yang diperparah lagi kondisinya saat itu, tuh, awal-awal covid, tuh.
Iya, kenapa, tuh?
Nah, awal-awal covid, eee, itu awal mula, eee, PHK massal bermunculan, tuh, saat itu, tuh. Itu, eee, jadi, eee, dari tabungan nggak ada ternyata masa peralihan dari kerjaan satu untuk ke pekerjaan baru aku dapatnya lama banget itu. Jadi aku, eee, keteteran, eee, untungnya aku masih ada, eee, bisa dapat pekerjaan meski pun nggak full time, bisa nambah-nambah pemasukan, sih. Itu benar-benar salah langkah, sih, aku, eee, tapi kalau dibandingkan, eee, di mana aku resign karena PHK massal itu justru malah lebih lebih aman, tuh. Eee, karena apa? Meski pun itu aku sama juga belum dapat kerjaan, eee, tapi secara momentum itu udah mulai, eee, itu di pertengahan kayaknya masa-masa setelah covid mulai berakhir, sih, sela mulai mereda, gitu, ya, itu perusahaan makin banyak yang buka, maksudnya lowongan udah makin banyak lagi, sama kalau misalkan PHK itu dapat pesangon, nah, itu yang bikin aman, sih.
Oh. Mmm, iya, sih. Oh, gitu. Iya. Iya, betul. Oh, iya, sih, Kak, dapet waktu, mmm, covid, tuh, pasti banyak banget yang ngalamin kayak Kakak, ya. Mmm, peralihan kayak misalkan yang biasanya pada sibuk gitu, tiba-tiba PHK massal. Nah, itu, bener-bener ngaruh banget sih ya, Kak, sama pemasukan. Nah, itu, waktu Kakak lagi lama banget kan tuh, sempet, mmm, apa ya. Nggak ada ba nggak ada apa, nggak ada pemasukan, ya, Kak, waktu covid. Nah, itu Kakak ngatur keuangannya kayak gimana tuh, Kak?
Itu, sih, eee
Apa ada tabungan daruratkah atau gimana, tuh, Kak?
Saat itu ada. Awalnya ada tabungan darurat, cuman, secara jumlah itu enggak memadai karena aku nggak ada perhitungan yang aku bilang 1 tahun gitu, ya. Itu cuman buat 2 bulan kalau nggak salah. Itu, itu bener-bener aku salah langkah, sih. Eee, jadi setelah 2 bulan itu, ya, udah, eee, aku nggak ada ngatur keuangan karena uangnya nggak ada yang diatur gitu, kan. <chuckles> Jadi lebih ke arah, gimana caranya aku cari pemasukan, eee, secara cepat gitu, ya. Jadi saat itu aku ngontakin temen-temen, eee, pas masa kuliah aku dulu, eee, "Ada kerjaan part-time nggak?" Nah, karena dulu, eee, kampusku sering juga ngasih kerjaan part-time, eee, aku mulai nyoba lagi, gitu. Aku ngurusin riset-riset akademis, terus ada bantuin teman juga yang masih, alhamdulillah masih ngasih kayak dia. Sebenarnya itu kerjaan dia, cuman dia limpahin ke aku, jadi entar, eee, secara, apa, secara bayaran dibagi, gitu. Aku dapet, eee, bagian juga gitu. Lumayan ngebantu banget, sih.
Mmm. Mhm. Iya. Wah, berarti Kakak rajin juga, nih, ya, Kak. Kayak misalkan lagi nggak ada kesempatan kerja di tempat lain, seenggaknya Kakak tetap ada masukan meskipun, kayak kerja freelance atau part time gitu, ya, Kak?
Tul. Itu sebenarnya bukan karena rajin, sih, karena emang ku butuh aja, emang harus dilakukan kayak gitu. <chuckles>
Betul, sih, ya, karena kebutuhan, ya. Berarti Kakak udah pernah berapa kali, tuh, Kak? Eee, apa namanya, kayak kerja atau sempet jualan gitu selama transisi kerja ini.
Eee, mungkin kalo berapa kali kerjanya udah lumayan banyak, tapi kalau berapa kali transisinya yang mengharuskan aku kerja, 2 kali, sih.
Oh, gitu, ya. Berarti udah ada banyak pengalaman, ya, Kak, di bagian transisi kerja, nih, Kakak ngatur keuangan gimana.
Ke bagian, kedaruratan, tuh. <laughs>
Iya, bener. Jadi, Kakak udah nggak kaget lagi, ya, tapi pertama kali kaget gak, sih, Kak? Waktu pertama kali transisi kerja, ngatur keuangannya. Gimana, tuh, Kak?
Oh, kaget. Kaget banget itu. Itu, eee, kaget banget karena, eee, aku gak ngira bakal selama itu, ya, aku, nganggur, gitu. Artinya belum dapet kerjaan baru dan sesusah itu momen, momen saat itu, ya, untuk cari kerja baru. Eee, karena kondisinya emang lagi kacau banget secara ekonomi, banyak, eee, PHK massal di mana-mana, eee, kebanyakan freeze hiring, gitu, ya. Artinya perusahaan-perusahaan nggak, nggak ngambil karyawan baru karena, mereka aja masih, eee, apa ya, kesusahan gitu ya buat cara ngatur keuangan secara efisien di kondisi ekonomi yang lagi kayak gitu, gitu.
Mhm. Iya, betul, sih, Kak.
Eee
Ah, terus? Yuk apa lagi, tuh, Kak?
Eee, jadi, eee. Aku salah langkah, sih, karena ternyata itu lama banget, gitu, dan aku cuman punya tabungan untuk 2 bulan, ya, kayak aku bilang tadi. Jadi emang harus benar-benar putar otak, eee, dan itu jadi pembelajaran aku, sih, eee, makanya aku bisa dapat rumus kalau mau resign, kalau enggak ada tabungan, eee, untuk 1 tahun kebutuhan personal kamu, mending nggak usah resign dulu, cari tabungan dulu, gitu. Itu dari pembelajaran saat itu, sih.
Mmm. Iya. Oh, iya, benar, sih, Kak. Jadi memang harus benar-benar menyiapkan dana untuk sekiranya setahun kalau, bisa, ya, Kak. Karena kita nggak tau, ya, kalau misalkan, eee, resign, tuh, berapa lama, nih, kita bakal apa namanya, bertahan, kan, untuk pemasukan yang segitu, gitu, kan. Nah, ini terakhir, nih, Kak. Mmm, apa, sih, eee, apa, ya, kayak misalkan Kakak pakai ini nggak, sih, Kak, kayak ceklis, gitu, kalau misalkan, eee, atur keuangan, nih, pas transisi kerja, entah misalkan Kakak ada, eee, atur keuangan bulanan, gitu, terus Kakak pisah, eee, pisahkan tabungan darurat, gitu, atau entah kayak misalkan Kakak butuh untuk, eee, persiapan interview juga, gitu, atau untuk hiburan juga, gitu, itu Kakak gimana, tuh, Kak, cara Kakak atur ceklisnya?
Benar. Apa, tuh? Kalau saat ini, ya, aku pasti akan buat, eee, ceklis, sih. Biasanya akan aku atur, eee, jadi aku bagi, eee, kekayaanku, katakanlah kekayaanku yang untuk beberapa kantong, sih, kayak misalkan, eee, untuk kebutuhan sehari-hari aku pisahin, gitu, ya. Eee, untuk tabungan, nah, tabungan ini, dalam artian tabungan masa depan, ya, eee, dana pensiun, eee, itu aku harus pisahin. Eee, biasanya aku nargetin juga, tuh, untuk masing-masing kantong, berapa angkanya, berapa angkanya, gitu, ya. Eee, terus, eee, ada lagi, eee, kebutuhan dana darurat. Dana darurat ini bukan cuman untuk diriku tapi juga termasuk hal-hal darurat kayak misalkan ada kejadian yang menimpa keluargaku, jadi aku bisa ngebantu, ya, secara finansial. Terus ada juga kebutuhan investasi, nih, ini investasi juga penting, eee, ini cara lain untuk mem melipatgandakan, eee, keuangan, ya, eee, secara effortless. Eee, terus mungkin, eee, kantong lainnya, eee, adalah apa, ya, eee, sedekah, sih, paling, itu aku juga sisihkan, sih, karena sebagian uang kita adalah sebagian uang untuk orang-orang yang sebenarnya lebih membutuhkan, gitu.
Mmm mmm. Iya. Uang, ya? Iya. Mhm. Oh, iya. Jadi selain Kakak, eee, mempekerjakan uang, gitu, ya, lewat investasi, Kakak bisa juga, mmm, ini, ya, Kak, kayak membagi uang untuk apa namanya, untuk orang yang membutuhkan, karena memang biasanya, eee, kalau kata orang, sih, ya, itu, eee, uang kita, tuh, semua bukan punya, eee, kita, ya, jadi harus bagi-bagi, gitu, ya, Kak. Wah, ini menarik banget ini, ya, Kak. Eee, menurut aku ini pembahasannya seru banget, sih, Kak. Kalau misalkan kita bahas terus kayaknya nggak bakal lanjut-lanjut, nih, nggak bakal selesai, nih, ya, Kak. <chuckles> Makasih banyak, ya, Kak, atas masukannya, semoga dari sini, eee, kalau misalkan eee, ya, udah, deh, Kak, eee, aku kayaknya ada urusan, nih, Kak.
Benar. Betul. <chuckles> Iya iya, benar benar benar. Oke, makasih, ya, Kak, ya, sampai jumpa lagi.
Iya, makasih banyak, ya, Kak. Maaf, ya, Kak. Makasih, Kak.